آآ بُص هو أنا أنا أنا دايمًا باحِب إن أنا أ أروح ناحية المجهول كده، يعني ما ما باحبش أخطط لأي حاجة خالص، و ودايمًا أصلًا كلّ رحلاتي بتكون ب بهذا الشكل يعني، آآ ف فباحِس إن <tsk> أ رحلة ال ال الصحرا دي ما كنتش مخطّط لها تمامًا، ف واكتشفت إن هي جميلة جدًا، وعلى فكرة لأ لو يعني أُتيحَت ليّا الفرصة تاني إن أنا أجرّبها هاجرّبها، هاعملها تاني، م حاسس إن أنا استفدت منها ج
إمم. إمم. أيوه. إمم، تمام، إمم، بس هتاخد معاك بقى يعني، هتاخد معاك بقى شاحن بقى مش Selfie stick بس يعني، <laughs> المرّة دي يعني، ه تخنقه بسلك الشاحن، <laughs> لو كان عليك تعالَ. <laughs>
<laughs> آه، <laughs> أنا اهت بالضبط، <chuckles> أنا اهتميت أنا ما اهتميت إن أنا رايح آآ أشوف الدنيا عاملة إزاي، ما ليش دعوة بقى هُم يبقوا يحِلّوا المشاكل لو قابلتنا مشاكل يعني. <chuckles>
آه. إمم، طب قُل لي كده بقى أنت بتواجهك مثلًا دايمًا يعني مشاكل في ميزانيّة الرحلات، يعني والّا أنت ب لأ بتعمل حسابك كلّ شهر بس أنت ع بحيث إن أنت عارف مثلًا شهر 2 اللي جاي مثلًا، أنا طالع رحلة فأنا هاحوّش لها من دلوقتي.
آآ، إمم. آه. إمم. آآ باحوّش لها يعني، بُص مش أوي بصراحة يعني ب ب بتواجهني المشاكل بتاعة الميزانية دي للأسف، ورحلات كتيرة مثلًا باطلعها وبعد أمّا اطلعها بابقى، عايز أعمل فيها حاجات كتيرة أوي، ولكن الميزانية اللي أنا عامل عليها ح عامل حسابي عليها يعني ما بتسمحش بده، ف آه بافضل بقى طبعًا يعني <chuckles>
إمم. إمم. فاهم آه، <laughs> عشان أنا أقول لك على حاجة أنت لا بتخطّط لرحلة، ولا الميزانيّة ولا حاجة تأمّن بيها نفْسك في الصحرا، أومّال أنت بتروح الرحلة تعمل إيه؟ <laughs> طب أنت يعني طب قُل لي بتخطّط لإيه، ما بتخطّطش حاجة خالص؟ <laughs>
آه. أنا <laughs> أنا ما أروحش، أنا اتبسطت أنا ما ب باحِس إن هو أ هي دي الرحلة، هي دي فكرة الرحلة، أنت الرحلة آآ، آه، المغامرة بالضبط.
آه. آه، صح، المغامرة نفْسها والفك الر الرحلة نفْسها في ال في إن أنت تنبسط وت وتسيبها بظروفها كده وترجع بقى تقول إيه، أنا واجهتني مشكلة فُلانية فاتعاملت معاها، بتشوف الانبس انب
إمم، إمم. أيوه أصل باحِس إن لو لو كلّ حاجة منظّمة وكلّ حاجة معمول حسابها، فين المتعة في الموضوع يا جماعة؟ ما ما <tsk> ما عادي دي حاجة تقليديّة جدًا، يعني من أكتر الرحلات اللي أنا كنت باتخِنق منها، هي الرحلة اللي أنا طالعها مع شركة سياحة مثلًا، هُم هيوصّلونا الفندق والفندق هيفطّرونا ويغدّونا ويعشّونا، وبعدين هياخدونا يودّونا المزار الفلاني ويرجّعونا، ب أنا ما باحِبش كده، باحِس إن أنا مخنوق، آآ
امم. إمم. إمم. إمم. آه. آه. بتحب تبقى أنت تروح وتكتشف أماكن، أحسن من اللي هُم هيودوها لك دي 100 مَرّة.